जी, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अ, कई बार अ, कई चीज़ों में असफल हो जाते हैं, और इन असफलताओं का डर ना हमें जीवन में ना कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। मतलब हम अपने डर पे काबू नहीं पा पाते हैं और ऐसा भी होता है ना कि हम अगर अपने डर पे जीत नहीं हासिल कर पाते हैं, तो हम अ, एक नई सफलता के लिए तैयार भी नहीं हो सकते हैं। है ना? मतलब हम अगर अ, असफल हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जीवन का अंत है, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की शुरुआत है। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर मैं क्या ही करूँ मैं अपने डर पे ना काबू नहीं पा स सकती हूँ और ना आगे बढ़ना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब मैं प्रेरणादायक लोगों की बातें तो सुनती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं लोगों की बातें और मैं भी लोगों को प्रेरणा देती हूँ पर उस प्रेरणा का इस्तेमाल ना अगर मैं अपने जीवन में कर पाऊँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और मैं ना अपने इस डर पर काबू नहीं कर पाती जैसे कि मेरे प्रीवियस जो अनुभव है, जो मेर जिसके कारण मैं असफल हुई हूँ, तो वो अनुभव ना हमेशा मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दे सकती हैं, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकूँ?
बिल्कुल। जी। जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपने जानना चाहा तो मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, और मैं इससे पहले की कुछ बताऊँ आपको सुझाव दूँ। तो मैं आपसे कुछ जानना भी चाहूँगी, ताकि मैं अवगत हो सकूँ ज़्यादा अच्छे तरीक़े से। तो आप मुझे यह बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस स्थिति में सबसे ज़्यादा डर लगता है या फिर आप किसी चीज़ को करने में झिझकती हैं? ये बताइए।
जी। जी। जी। जी, जी। जी अ, होता ऐसा है ना कि हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैंने कभी भी कोई काम शुरू किया है ना, और मैं उसमें अगर असफल हुई हूँ ना, काम में, तो म मैं अपनी तरफ़ से तो थोड़ा कम ही हताश हुई हूँ, लोगों ने ना मुझे बातें सुना-सुना के ना बहुत ही निराश कर दिया है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये बहुत होशियार बनती है। तो मुझे यही सा सारी चीज़ों का ना डर हमेशा सताता रहता है कि अगर अब मैंने दोबारा कुछ शुरू किया और अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो मेरे लिए बड़ा ही नुक़सानदेह हो जाएगा ये। मैं असफल हो गई तो फिर वही बात है कि लोग फिर से मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, मैं लोगों की मज़ाक की पात्र बनूँगी। और मैं ना इस तरह के मज़ाक की पात्र ना अब बनना नहीं चाहती हूँ, बट क्या करें अब अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं, तो फिर वही है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और आगे बढ़ना तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा। बढ़ना तो बहुत चाहती हूँ मैं आगे, करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर वही है कि असफलताओं का डर मुझे हमेशा सताता रहता है और मैं आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। जी।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। आपने जो भी बताया मैंने समझा आपको और पिछली बार अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपने सबसे ज़्यादा हालिया असफलता कब लगी? उसमें क्या हुआ? और आपका रिएक्शन कैसा था? यह भी बताइए मुझे।
जी, अ, एक्चुअली क्या हुआ कि अ, करीब अ, साल भर पहले की बात है अ, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना तो इस कॉलोनी के एक छोटा-सा मार्केट है अ, थोड़ी ही दूरी पे। तो उस मार्केट में ना अ, हमने एक उम, रेस्टोरेंट डाला था और मैंने सोचा कि इस इस एरिए में मतलब उस मार्केट में एक भी रेस्टोरेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि अ, मैं रेस्टोरेंट शुरू करती हूँ, हालाँकि इसके पहले भी मैं कई बार असफल हो गई हूँ और मैंने हिम्मत करके आगे मैंने बढ़ने के कई बार प्रयास किए हैं। तो अ, मैंने फिर रेस्टोरेंट ओपन किया और कुछ दिनों तक तो वो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चला। पर कुछ दिनों के बाद ना एकदम अ, डाउन पोज़ीशन पे हो गया मतलब एकदम ऐसा लगा कि कस्टमर्स की भीड़ ही आना कम हो गई और बड़ी ही हताशा होती थी, जब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना जब कस्टमर्स नहीं आते थे ना और ऊपर से क्या होता था ना कि जो अ, जो मिस्त्री वगैरह रहते हैं, जो अ, जिनको हम अ, मतलब बनाने के लिए जिनको रखते हैं, तो उनकी पेमेंट तो हमें देनी ही रहती थी। साथ ही साथ उस शॉप का रेंट भी लगता था और बचता तो हमारे पास से कुछ भी नहीं था। वही वाली कहावत हो जाती थी, खाया-पिया कुछ नहीं ग्लास तोड़ा 12 आना और बिल्कुल परेशान हो जाती थी मैं एकदम कि अब हम करें क्या? मतलब कुछ आया तो नहीं जो हमारे पास था ना वो भी चला गया। जी।
बिल्कुल। ठीक है। जी। जी। बिल्कुल। समझ रही हूँ, आप वाक़ई काफ़ी चिंतित हैं इस समस्या से और इस इस स्थिति ने आपको काफ़ी डर भी महसूस कराया, ख़ासकर लोगों ने। तो मुझे ये बताइए ना कि आपके लिए इससे निकलकर आगे बढ़ना कैसा लहा रहा या फ़िर आप कैसा सोचती हैं? आपने किसी भी अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ना क्या होता होगा?
जी। जी, जी। जी, मैं क्या ही बताऊँ आपको मैंने कई बार तो कोशिश कर ली है। अ, मैंने डर पे काबू पाके आगे बढ़ने की कई बार कोशिश करी, हालाँकि मुझे समय बहुत लगता है क्योंकि मैं डरती बहुत हूँ। हर बार ना मेरे मन में मतलब किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना यही हो जाता है कि इस बार फ़िर से तो वही नहीं होगा? पर तब मैं यही सोचती हूँ पर क्या ही करूँ, मैं कितना हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूँगी मैं? और अब मैं आपसे सच बताऊँ ना तो अब मेरे ना बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी ना शक्ति नहीं इच्छाशक्ति तो मेरी अभी भी है, अभी भी मैं करना चाहती हूँ। पर उस इच्छाशक्ति को पूर्ण करने की जो शक्ति होती है ना वो मेरे अंदर अब नहीं रह गई है। अब निराशाओं का डर, असफलताओं का डर ना मुझे इतना ज़्यादा सताता है ना कि मैं अब एक कदम भी आगे रखने का प्रयास नहीं कर पाती हूँ। जी।
बिल्कुल। समझ रही हूँ आपकी सारी बातें और मैं समझती हूँ ऐसा तो डर पर हो जाता है हमेशा और मुझे यह भी बताइए ना कि क्या कोई कोई ख़ास व्यक्ति है, जिससे आप अपनी बातों को अ, समझा पाती हैं? अपनी बातों को साझा कर पाती हैं?
जी, बिल्कुल। अ, मेरे हसबैंड हैं, मैं उनसे अपनी बातों को शेयर करती हूँ हमेशा सारी बातें अ, मैं उन्हें बताती हूँ और हम साथ में ही मिल के ना कोई भी काम करते हैं। जैसे कि ये रेस्टोरेंट का अनुभव था ना, तो आईडिया तो ख़ैर मैंने उन्हें दिया था बट उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि, "हाँ, व वाक़ई मैं सही क वैल बोल रही हो आप कि इस एरिया में ना रेस्टोरेंट नहीं है और काफ़ी अच्छा चलेगा।" और हमने अच्छा-ख़ासा सेटअप भी किया था अपनी तरफ़ से सारी कोशिशें की थीं, बट क्या ही करें हम, कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं। अगर हमारी वो कोशिश कामयाब हो जाती तो शायद आज मैं इतनी निराश ना होती।
जी। जी। बिल्कुल। मैं समझ रही हूँ कि आपके पास साथी भी हैं पर आप फिर भी थोड़ी-सी अ, डर में हैं और असफल हो रही हैं उसका डर है। तो मुझे यह भी जानना है आखिरी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अ, सबसे ज़्यादा चिंतित आप कब होती हैं मतलब इस स्थिति से हुईं या इससे पहले भी कभी हुईं? और सबसे ज़्यादा परेशान क्या किया इस डर के कारण आपकी अ, कोशिशें या फिर आस-पास के लोगों की बातें और भिन्नताएँ आपके लिए? यह भी बताइए।
जी। जी, जी। जी। जी देखिए, सबसे ज़्यादा तो चिंता का विषय होता है ना जब मैं कि कोई भी काम शुरुआत करती हूँ और वो चल नहीं पाता है ना, तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय तो मुझे ये लगता है ना, कि उम, मैंने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जैसे कि मैं अपना हालिया वाला अनुभव बताऊँ आपको रेस्टोरेंट वाला, तो देखिए उसमें काफ़ी पैसा खर्च दिया मैंने सेटअप के लिए वहाँ पे मतलब टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई या भट्टी हो गई, ये सारी चीज़ें हमने लगाई। फिर बर्तन लिए अ, बनाने के बड़े-बड़े अ, छोटे-छोटे प्लेट्स मतलब सारा इन्वेस्टमेंट और शॉप का पूरा डेकोरेशन हाँ, औ सारी चीज़ें सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट लगा। साथ ही साथ हमने फिर अ, बनाने के लिए 3 मिस्त्री भी रखे, वो भी मतलब अच्छा ही बनाते थे वो लोग भी खाना। तो मुझे नहीं लगता कि उनके हाथों में, उनके स्वाद में कोई कमी थी क्योंकि हमें तो काफ़ी पसंद आता था, बट उसके बाद भी इतना सब कुछ वो हो गया कि हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तो सबसे ज़्यादा डर ना मुझे नुकसान का लगता है कि ये नुकसान क्या हम जीवन भर झेलते रहेंगे क्या? और मैं अब कोई भी काम शुरू करने से पहले ना अब यही सोचती हूँ कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए क्योंकि अब हम खो-खो के परेशान हो गए हैं और अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में लगे रहेंगे ना तो जो हमारे पास है, वो भी चला जाएगा और हमारे ये जीवन की जो गाड़ी है ना, ये चलेगी कैसे फिर। जी।
जी, बिल्कुल। जी, समझ रही हूँ मैं। समझी। हाँ। सही कह रही हैं आप। मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ और आपने जो भी कुछ बताया ना, अब तो मैं आपकी सारी चिंताएँ जान गई हूँ। इसलिए मैं आपको एक सुझाव तो दूँगी, जैसे आप
जी। ह जी।
छोटे-छोटे जब आप अ, कदम उठाएँ जैसे अ, कभी हर सप्ताह एक छोटा-सा लक्ष्य बनाइए। जैसे 5 मिनट का काम, एक छोटा टास्क जैसे आपने अभी असफलता की कहानी जो मुझे बताई और आपके जो डर के जो कारण थे, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आप उस फिर से अगर कोशिश तो करेंगी ही आप ऐसा नहीं है कि उससे हार मान जाएँ। तो एक सप्ताह आप सोचिए उस चीज़ों को उसका एक टास्क बनाइए एक छोटा-सा लक्ष्य बनाइए 5 मिनट का काम या फिर एक छोटा टास्क और उसे पूरा करके ना टिक मार्क कीजिए कि आज मैं ये कर ली एक तरह से आपकी जीत का रिकॉर्ड होगा ये और उसको जर्नल में बनाइए अपने और हर चीज़ के बाद ना खुद को एक छोटा-सा अभी ट्रीट दीजिए ताकि आप खुद में अभी आत्मविश्वास भर सकें क्योंकि अभी आपकी आत्मविश्वास की बहुत हानि हुई है अ, ऐसे कभी बिजनेस में लॉस हो ना तो काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो आज फ बस इतना ही बस आज का एक छोटा-सा लक्ष्य पूरा कीजिए और अपनी असफलताओं से सीखिए भी अ, अधिकतर लोग उससे सीख नहीं पाते हैं, पर मुझे लग रहा है कि आप समझ रही हैं, आप किस कारण से असफल हुई और हर असफलता के 3 बातें बता कर लिखिए जैसे क्या हुआ? आपने क्या सीखा? अगला छोटा कदम आप क्या ले सकती हैं? जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। फ़ेल को एक्सपेरिमेंट समझिए कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अ, बिल्कुल अ, जब पुराने वैज्ञानिक करते थे एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि हर थ्योरी मिल ही जाता था उन्हें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और कहने के लिए तो फ़ेल का मतलब होना ना रूटमैप मिलना, जैसे एक नया तरीक़ा मिल जाना, अब हम उससे बेहतर बनाएँगे, ऐसा सोचकर, कई लोग तो करते भी नहीं आपने किया और उसकी मैं सराहना करती हूँ। और आप क्या कीजिए कि अपने नकारात्मक विचारों को पहचानिए जैसे किसी के मन की बात, जो आपको हावी कर रही हो या फिर किसी के नकारात्मक विचार जो आपको नहीं करने दे रही हो वो चीज़, उससे दूर रहिए या फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं कि एक नकारात्मक ख़्याल को नोट करिए उसे सबूत के साथ अ, चुनौती दीजिए जैसे हाँ मैं इससे इम्प्रूव कर लूँगी। ठीक है? और वैकल्पिक रखिए यथार्थवादी ख़्याल बनाइए और बहुत सारे विकल्प रहेंगे, तो आप जैसे मैं तो पूरी तरह फ़ेल हूँ या मैंने ये ट्राई किया, मैं सीख रही हूँ, इसको आप बिल्कुल पॉज़िटिविटी में बनाइए कि मैं सीख रही हूँ। मैंने ट्राई तो किया और अपने मिरर के सामने कहिए कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, कम से कम मेरे अंदर साहस है कि मैंने ये सब किया और सहयोग और समर्थन तो आपके साथी हैं ही, उनसे ज़रूर सलाह लीजिए, दोनों एक-दूसरे से मिल-जुल कर काम कीजिए और वाक़ई एक का काम नहीं होता, हमें लोगों की ज़रूरत तो पड़ती ही है और एक्सरसाइज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपको जो बाक़ी के ख़्याल हैं, चिंताएँ हैं, लोगों की बातें हैं, वो सब आप पे हावी नहीं होंगी। तो मुझे आपसे जानकर यही सब बताना था और
ठीक है। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। जी। जी, जी। जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। जी, जी। जी, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी, हाँ।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
अ, बस अभी के लिए इतना ही मेरी सुझाव।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से मेरी बातों को सुना। और बहुत ही अच्छे-अच्छे मुझे सुझाव भी दिए, मैं आपके सुझाव पे अमल करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि मुझे दोबारा से अगर कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप बिल्कुल मेरी सहायता करेंगी। जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।